เออ ใช่ ใช่ แบบ ต้นตำรับอะเนาะ
ใช่ไหม? บางสูตรคือแบบ เออ มันก็แบบ ก็หายากอยู่นะ ที่แบบ แบบเครื่องครบ
ที่ว่ามัน
เครื่องครบ แล้วก็แบบไม่ได้แบบว่าเผ็ด เผ็ดจัดอะ คือบางร้านคือ ช จะมีความใส่แบบพริกไทยเยอะ ๆ อะ อืม แต่ว่าบางร้านก็คือจะมีความกลมกล่อม ถูกเปล่า? อืม มันแล้วแต่สูตร
เออ ใช่ อืม อืม ใช่ ค่ะ อืม อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่แหละที่รู้สึกว่า มันไม่ค่อยเหมือนกับตอนที่ เคยกิน ไอ้กลิ่น พริกไทยที่คุณว่านี่แหละ
อืม
อืม บางครั้ง อะที่เคยซื้อกินน่ะ ก็ไม่ได้ ไม่ได้มีแบบกลิ่นพริกไทยหอม ๆ นะ
อืม ใช่ ม
เออ เรา ก็ ม งงเหมือนกัน เอ๊ มัน มันเป็นยังไง ทำไมไม่มี อะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึก เป็นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่า เออ มัน <tsk> มันไม่เหมือนที่เคยกินตอน ตอนก่อนนู้น อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม แล้วคือตอนนี้ ก็ยังหาไม่เจอ ใช่ไหมคะ? สำหรับอันนี้ ยังหา
ค่ะ ก็ ก็ยังไม่ค่อยแบบโดนเท่าไร แต่ก็แบบ ยังไงล่ะ พอมันนานวันเข้า อย่างเงี้ย ก็ เออ ก็ ไม่ถึงกับตามหาแล้วอะเนาะ เพราะ ว่า มันก็ <tsk> อย่างที่บอกว่า เออ อาจจะ ไม่ค่อยได้มีไข่ เยอะ เยอะ อะไรงี้ แถว ๆ แบบ แถว ๆ นี้หรือเปล่า ไม่เหมือนกับ เออ ที่ อื่นที่ เขาอาจจะมี หลายร้านหน่อย มีแบบ กินกันอยู่ตลอด แต่ แต่คือเวลาที่ไป ไปตลาด หรือไปอะไร มันก็ ก็มีเจอนะ มี เจอ แต่ว่า
อือฮึ <chuckles> อืม อืม อืม

มี มี ก็มีนะ แต่ อื้อฮือ ไม่ได้แบบ ไม่ได้กินนานมากแล้วอะ แต่เป็นฝีมือคุณแม่อะ จะเป็นแบบว่ามักกะโรนีไข่แบบธรรมดาเนี่ยแหละ แต่ว่ารสชาติคุณแม่อะ คือไม่มีใครทำได้ประมาณนี้
อ๋อ
อืม แล้วก็แบบจะชอบแบบ need ให้เขาทำใส่กล่องอาหารไปด้วย อะไรอย่างเงี้ย เวลาไปโรงเรียน ใช่ ของตัวเองมีไหม?
อ๋อ อ๋อ ถ้าเป็นของเราที่ว่านึกถึงเนี่ยนะ จนตอนนี้ก็ ยัง แบบยังอยากกินอยู่ ยังอยากหากินอยู่ ก็ อยากกินบ๊ะจ่างอะ
อืม อือฮึ อือฮึ อืม
ของยากเสียด้วย
ใช่ ของทำยากด้วยนะ <chuckles> หลายขั้นตอน
ใช่ อืม แล้วคืออยากกิน เคยกินแบบ ตอนเด็กอะเคยกินแล้วมันรู้สึกแบบมันอร่อยมาก
อืม
เออ เราก็ว่า เอ๊ะ หรือว่าเพราะตอนนั้นเราเด็ก เพราะว่าพอ ตอนโตมาก็พยายามแบบเวลาเจอบ๊ะ จ่างอะ ก็จะต้อง แบบ กินอะ จะต้องแบบลองกินว่า เออ มันจะเป็นยังไง? แต่ก็ยังไม่เจอเหมือนกับที่เคยกินตอนเด็กเลย
อือฮึ อืม อืม อืม อืม แล้ว แล้วอย่างงี้เวลาเทศกาลไหว้ผัด บ๊ะจ่างนี่คือชอบเลยไหมคะ ปกติที่บ้านไหว้ไหมคะ?
อืม ไม่อะค่ะ แต่ว่าบ๊ะจ่างก็มีขายอยู่แบบเหมือนตลอดเนาะ แต่ว่ายังไม่ค่อยเจอ อืม หรือ หรือเราไม่อยู่ในแหล่งที่เขาขายเยอะ ๆ แล้วมันอร่อยหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจ เออ
อืม อืม อาจจะนะ เพราะว่า แถวบ้านเรา ก็คือถ้าแบบช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง อะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะมีเต็มเลย แล้วก็มีบางร้านที่แบบว่าขายตลอด อะไรอย่างเงี้ย อืม อย่าง อะไรอะ ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวระหว่างฮั่วเซ่งฮงกับฮั่วเซงเฮง ร้านไหนเป็นร้านซาลาเปานะ <chuckles>
อุ๊ย โอ้ ดีจังเลย เออ ที่แน่ ๆ คิดว่าฮั่วเซ่งเฮงนี่มันร้านทองหรือเปล่า? <chuckles>
โอเค งั้นต้อง ต้องเป็นฮั่วเซ่งฮงแล้วล่ะ อืม อันนั้นน่ะ ร้านนั้นน่ะ คือแบบมีบ๊ะจ่างเต็ม อ่า ตลอดทุกซีซัน อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็แล้วแต่ความชอบ
อือ อืม
แต่ว่า บ ขั้นตอนของบ๊ะจ่างมันยากอยู่นะ เคย เคยลองทำไหมคะ?
อุ๊ย ที่ <chuckles> อา ฝีมือไม่น่าจะถึงหรอกค่ะ <laughs>
<chuckles> <chuckles>
ไม่ ไม่เคยเลย แล้วก็คิดว่า เออ อย่าดีกว่า <chuckles> เพราะว่าเคยไปหาดู แล้วก็แบบ โอ้ มันก็ยากจริงอะเนาะ อืม จนบาง ครั้ง รู้สึกว่า เฮ้ย ไอ้ที่เรา แบบ ว่า <tsk> อุ๊ย ทำไมมันไม่อร่อย อะไรอย่างเงี้ย คือ คือแบบ เออ เราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะ จะว่าไป แล้วบางที อืม
อืม อืม อือ เออ อาจจะ อาจจะไปผิดพลาดตรงไหน อะไรอย่างงี้ใช่เปล่า? เออ ทำไมรสชาติมันไม่เหมือนแบบที่เราชอบใช่ไหม?
ใช่ อืม
อืม
แล้วอย่างของคุณที่ว่านึกถึ อ่า มักกะโรนีของคุณแม่ แล้วก็ตอนนี้ก็ยังแบบให้คุณแม่ทำให้ทานอยู่ไหมอะ?
อย่าง

อืม ทีเดียวจบ
ใช่ ๆ
เออ อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดี ก็ไม่ต้องหายาก ไม่ต้องแบบ
เคยลองไหมคะ?
ถ้าเป็นพวกแร็ปเนี่ยก็ ก็กินอยู่เหมือนกันค่ะ แต่อาจจะแบบไม่ได้บ่อย มาก อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ก็เวลาเห็นเราก็รู้สึก เออ มันก็แบบดีนะ ดูน่าอร่อยด้วย แล้วก็มันครบ อย่าง
อืม
ที่บอกอะเนาะ อา มีเป็นแป้ง เป็นผัก เป็นเนื้อสัตว์อะ ไร อย่างเงี้ย แล้วมันก็ดูเหมือนแบบ ก็ไม่หนักมากเนาะ
อือ อืม ใช่ค่ะ จริง อืม แล้วเดี๋ยวเนี้ย คือที่ร้านก็แบบว่าจะชอบมี Add พวกน้ำเฮลทีมาอย่างเงี้ย สมูททีที่เป็นแบบอาโวคาโด อะไรเงี้ย มี ชอยซ์ ให้เราเลือกอีก
อืม อื้อ ฮือ
ที่สำคัญ คือมันกดแกร๊บปิ๊บอัพ แล้วเรารู้สึกว่าได้ส่วนลด <chuckles>
อืม ก็ <laughs>
เออ ก็จะประมาณนี้แบบเน้นอร่อย สะดวก และราคาสมเหตุสมผล อะไรอย่างเงี้ย
เออ
อืม
เออ แล้วมันก็ มันก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนั่นแหละเนาะ อืม ถ้าเรากินครบอะ มันก็โอเคแล้วนะ พูดถึงว่านะ โอ มีน้ำมาอีก เออ ครบจริง ๆ ด้วย อืม อย่างนี้แหละเนาะ อาหารก็ ทำ ให้เรามีความสุข
ใช่ ๆ ๆ ใช่ค่ะ อืม อือฮึ อืม ใช่ค่ะ
<chuckles> ไม่ว่าจะตอน ตอน ไหน ก็ต้องปรับไป
อือฮึ โอเค ใช่คะ
ปรับไปตามเวลา อืม น่ะ คุยไปคุยมาเยอะ ๆ เดี๋ยวก็จะหิวอีกแหละ
ใช่ เริ่มหิวแล้วเนี่ย โอเค วันนี้เรารู้สึกว่า ขอบคุณนะที่มาแบบแชร์ความคิดเห็นกันนะคะ ไว้โอกาสหน้าเรามาคุยกันอีกเนาะ
<laughs> ค่ะ เช่นกัน ได้ ๆ ถ้ามีโอกาส ก็ไว้ได้คุยกันอีก เพราะว่านี่ ก็ พอคุยกัน แล้วก็ได้รู้จักอาหงอาหารอะไรมากขึ้นด้วยอะ เออ ดีจังเลย จ้ะ ยังไงขอบคุณมาก ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณ ม
ค่ะ โอเค ค่ะ ได้ บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณค่ะ จ้า